É. Olhando por esse lado. E também, o fato de que, eh, realmente, todas essas incertezas que eu falei parecem enormes, mas, assim Sim, a casa, sei lá, você pode ter um contrato de 4 anos. Se o proprietário quiser vender e vender, e se você tiver que sair em 2 meses, acabou a certeza, assim, não tem, né.
É. Paciência. Você vai ter que meter o pé. Ó
Ou o em o super emprego que alguém te manda embora, do nada, né. Ah." Sim, eu tenho um emprego."
Exato. Exato. E, q quem garante que as pessoas, né, estão
É. Ou ou o namora "Ah, o seu namorado, tá, te traiu." E aí? É. <chuckles>
É. Você descobre que ele é um puta cara idiota. Que fez alguma coisa terrível.
É. Ou ele termina com você, também. O ou você, também, não gosta mais dele, também, enfim. Enfim.
Você para de gostar dele. E aí, que que você vai fazer?
É. E, aí, né? Tá de novo no no
Nesse lugar, assim, então
Mas É. Mas, talvez, sabe o que me incomoda, porque, pô, o cara te traiu, você não gosta mais dele, são certezas. É, bom. Ah, o o cara te mandou embora. Pô, mandou embora. Certeza. Definiu. Pô, te des despejou do apartamento, aconteceu. No meu, não tem nada acontecendo, entendeu? Por exemplo, eu tô recebendo dinheiro do freelancer.
Como assim "certezas"? Não entendi quando você falou "certeza."
É. É um fato. Tipo, você foi mandado embora, você tem que lidar com esse fato. Eu, não tô com nenhum problema real, no momento. Eles são todos, assim, um grande stand-by, sabe, não sei. Eu tenho a casa, mas, é assim, eu sei que ela pode eh, que ela não eh, que ela não não tem um prazo longo, mas quando você tem o contrato, você tinha certeza que era 4 anos, então você ficou tranquila por mais que em algum momento, pode virar 1 mês. Mas, isso veio como um raio e te atravessa, ali, no momento, sabe. Você não estava a eh, ruminando aquela incerteza igual eu tô, tipo: "Putz, já passou 2 meses dos dos 12 meses que eu tenho direito." Então então eu vou ruminando, assim, devagarzinho. E, o
Tá, mas, você não sabe, ainda. Tá, mas, você não